A ver, cuéntame, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere tomarse su hobby en serio?
Ajá. Mira, fíjate que bueno, yo tengo como que un hobby extra que me termina dando un pequeño ingresito, eh, usualmente, me la paso streameando así en la plataforma que se llama Twitch. Ajá. Y la verdad es que, pues, todo me me va bien, hasta cierto punto, eh, tal vez tal vez no generó como que muchísimo dinero, pero, al final de cuentas, todo empezó como hobby. Ajá, y luego es que, no sé, al fan a final de cuentas uno se puede la pasa jugando, termina conociendo, como interactuando con unas personas. Eh, un -una recomendación que yo te pudiera dar es que trates de separar ese tiempo que tienes libre porque, pues, a final de cuentas el hobby se tiene que tomar en cuenta si tienes tiempo libre. Y, eh, inténtalo, pero durante un tiempo de por lo menos tener una meta medible, pues porque hay personas que inician, si estás hablando del mundo del streaming, eh, inician y venden 2 3 días y dicen: "Nombre, no me llegó nadie, pues no, ya no". Y pum, dejan de streamear. Ajá, exactamente. Entonces, da una con una meta medible y sé constante en lo que estás haciendo. Eh, por ejemplo, no esperes que en 3 4 6 meses digas: "Ah, no, sí, ya voy a ser un alguien superconocido", como por ejemplo, El Mariana Ajá, exacto, o alguien así supergrande, sí está un poco difícil. No es imposible, déjame decírtelo, con las redes sociales que hay ahora no es imposible, pero sí está muy difícil. Y, pues, nada, simplemente, no darte por vencido, ponerte como que metas a corto plazo y algo que sea exactamente. Y que sea medianamente medible. Pues, también si dices, no, pues es que en 2 semanas quiero tener 50000 viewers, no, pues es que si estamos ta tal vez, está un poquito medio muy exagerado.
Ujú. Ajá. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. <chuckles> Ah, qué bien. Algo es algo. Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. <chuckles> Lo mm, se rinden, ¿no? Un AuronPlay. <giggles> Sí. Claro, ser constante, ¿no? <giggles> Claro, ¿no? O sea, ser un poco realista, ¿no?, en el objetivo que te vas a poner.
Ajá, sí, sí, sí. Exacto. Y luego, n no solamente con eso, porque también me ha tocado, bueno, últimamente como no es que haya tenido mucho tiempo libre, pero se me dio la oportunidad de cambiar de trabajo y ha sido una maravilla relacionado a lo que vendría siendo todo lo que puedo hacer. Y también he estado practicando música, tratando de crear música y así. Y fíjate que sí, sí, sí. O sea tal cual. En cuando haces algo que te gusta, siento que es como que más facilito, tomarlo y tratar de sacarle como que algún tipo de provecho.
Ujú. Ajá. Ah, qué bien. Qué bueno. Okey. Sí. Claro ¿no? O sea, en primera, pues, entonces diría ¿no? Que, pues, empezar no haciéndolo como, pues de lleno ¿no? Sino como algo extra un poquito ¿no? Lo que mencionaste que que, pues no depender totalmente también ¿no? Por ejemplo, tratar de que esos ingresos sean con lo que te vas a mantener ¿no?
Ajá. Sí, claro. Ajá. Exacto. Porque sí sí tengo una amiga, de hecho, que también estrimea y no tiene ni siquiera una mi una media grande, tiene como de 30 o 50 personas, pero le va superbién, le va súper, superbién, de que hizo un y ajá.
Ujú. Ah okey. Ah, son son seguidores fieles.
Sí, sí, sí. No, y más que eso de que son seguidores que le donan y como viven en Estados Unidos, a final de cuentas, o sea, eh, nosotros vivimos en México y es más barato y relacionado a eso y y termina ella ganando, pues pues, la verdad es que le va bien. Y hiz hizo un extensible y me acuerdo que le pregunté de que: "Oye ¿y cuánto agarraste en el extensible?", o sea, en una semana. Me dijo: "No, pues nomás agarré $60000 pesos, porque la m la otra mitad me lo quitó Twitch. Le dije yo: "¡Oh, a su máquina!", dije. <chuckles> No, pues es que sí te va superbien. Pero así como le va bien, por ejemplo, esa semana, también hay otras semanas que le va supermal, de que se le suscribe no más una persona o dos personas. Y eso es eso es algo que hay que es tener como que bien, bien claro en mente de que como hay semanas que te va a ir superbién, hay otras que te va supermal. Entonces ajá, como que no decepcionarse. No, que no no, como que no se apague esa esa pasión que tienes relacionado a seguir estrimiando y sí ser consciente, más que nada, de que todo puede pasar.
Ujú. Oh sí. <laughs> Claro. Ujú. <chuckles> Ay no. Sí. Claro. Sí. Claro, porque a fin de cuentas no es un trabajo estable. Entonces es importante también no, no pensar que siempre va a ser igual de bueno ¿no? Entonces, claro, tampoco va a ser igual de malo siempre, pero, pues están sus momentos ¿no?
Ajá, exacto. Sí, claro. Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Y, pues, como te había dicho, probablemente uno, obviamente, empiezas desde abajito. Eh, ahí también te puedes hacer medias promociones relacionadas en Instagram. También te puedes promocionar mediante Facebook, perder la vergüenza. Y así es en sí, sí, sí, claro, y tal cual, si nomás es caso de echarle un poquito de ganas
Ujú. <chuckles> Sí. Sobre todo, ¿no? <laughs> Y, por ejemplo ¿tú cuál fue? o bueno ¿cuál dirías que fue el primer p el primer paso concreto que diste cuando decidiste justo empezar, por ejemplo, a estrimear?, que pues, o sea, ¿qué fue lo que te hizo decir: "Ah, okey, voy a pasar solamente de jugar, eh, para mí y voy a intentar hacerlo ya, pues, para otras personas?"
Ajá. Fíjate que es que desde hace muchísimo, yo me quería comprar como que una computadora buena, porque quería No sé, quería darme ese lujito de poder comprar una buena computadora y así. Y empecé a trabajar desde Pues, más o menos, no no chiquillo, pero, pues, sí, en cuanto entré a la universidad, de que estaba estudiando y estaba trabajando, y era ajá. Y ese era pa exactamente para eso. Me terminé comprando una supercomputadora. O sea, demasiado, la neta. No ni siquiera le puedo sacar como que el 100% de la computadora que me compré. Y un amigo me dijo: "Pues ponte a streamear". Me dice: "De todas maneras vas a estar jugando y así. Ahora sí que juegas, y, pues, si alguien te llega a ver, de que te pue incluso te pones a platicar y te-te desestresas un ratillo", y así. Y tal cual, así empezó, por la recomendación de un amigo. Y empecé a streamear. Y sí, la verdad, los primeros 2 meses, a mí me veían, no <chuckles> mis mis puros amigos. Me comentaban también, mis puros amigos. Y luego empecé a meter, como que, promociones en TikTok. Empecé a meter también promociones en Instagram y así. De que, costaban como $40 pesitos o algo así. O sea, no es nada. $40 pesitos, son como $2 dólares, y te recomendaban. Entonces, me empezó a llegar un poquito ajá. Me empezó a llegar un poquito más de gente y así. Y como siempre me han dicho de que: "Oye, tú siempre das muy buenos consejos". Siempre que llegaba alguien, le decía de que: "Hey, ¿qué onda? ¿No tienes algún problema? Fíjate que yo doy muy buenos consejos. Aprovecha ahorita, que ando de buenas", le decía. <laughs>
Ujú. Ajá. <chuckles> Ah, estuvo bien. <laughs> Sí. <chuckles> Ah, vale. Sí. Ah, <chuckles> O sea, ¿mientras estabas streameando? Este, ¿alguien en chat te a te decía algo, para que le dieras algún un consejo?
Ajá. Ajá, exactamente. Y sí sí sí, me pasaba como que muy seguido, de que llegaba gente, me decía de que: "Oye, loco, fíjate que me pasó esto y así, asá". Y ahí, como le decía: "Oye, mira, te recomendaría que hicieras esto. ¿Por qué no intentas esto?". Y me gustaba muchísimo que, a los días regresaba esa misma persona y me decía de que: "Oye, fíjate que apliqué lo que me dijiste, y me funcionó muy bien. Que no sé qué, así y" O sea, y yo y l Tuve que poner la parte de abajo. Me dijeron de que: "Oye, pon que no eres psicólogo, que no sé qué, y sabe qué más, porque, sí, legal, hasta cierto punto que no sé qué". Y yo: "¡Ingasu!, no sabía". Y sí, empezaba a poner de que: "Si quieres si quieres un consejo". Ajá, le dije eso de que: "Si quieres te puedo dar un consejo, pero psicólogo no soy". <laughs>
Ah, no va. <chuckles> Ajá. Funcionó. <laughs> Ay, no, mira, algo nuevo aprendiste. Claro, ¿no? O sea, como que desde lo personal, y sobre si quieres mi opinión, o lo tomas como tú quieras, ¿no? <chuckles> No es la verdad absoluta.
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, exactamente. Y y pues nada, al final de cuentas, a mí me pues, me gustó muchísimo. Eh, tengo mi trabajo, me va bien en mi trabajo. De vez en cuando, pues me pongo a streamear, eh, de vez en cuando ya tengo como que no son muchos viewers. Tengo como 35, 40 viewers. Y, pero, pues
Ah, bueno, qué padre. Ujú. Bueno, pero ya es bastantito, ¿no? O sea, para empezando, sí, porque, pues, puedes simplemente tener 2 ¿no? <laughs>
Mm, pues Ajá, sí, sí, sí. Y pues nada, la verdad a mí me gusta muchísimo, y terminó siendo un hobby, que que me terminó llamando muchísimo la atención. Eh, me genera un gres un ingreso extra; aunque sea pequeñito, pues, a final de cuentas, es un es un ingresito extra. Y y, pues nada, o sea, si me dirías tú, de que: "Oye, ¿y qué se le puede recomendar a alguien?". O sea, simplemente, créate una rutina, créate como que hábitos sostenibles. Eh, a lo mejor, y si te avientas todos los días, no sé, 40 minutitos diarios, pues ya con eso lo vas a ir haciendo. Y así, pues, como que sean hábitos que realmente sean sostenibles. Tampoco quieras decirme: "No, todos los días vas a escribir ocho horas". No, pues, sí está muy difícil. Pero sí, en general Ajá, en general, esos serían unos muy buenos consejos, siento yo.
S Un poquito, bastante. Ujú. Claro. <chuckles> Sí. <laughs> Sí, no. Claro, ¿no? O sea, no pensar que: "Ah, sí, voy a dejar mi trabajo y ya voy a echarme ahí 7 horas de directo". O sea, empezar poco a poco, claro.
Ajá. Sí, sí, sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí.
Y, bueno, eh, tú, por ejemplo, eh, ¿qué errores, justo, ves en en streamers pequeños, por ejemplo, al a estas personas que, eh, pues, apenas empiezan tal? ¿Qué o, bueno, por ejemplo, tal vez tú, ¿qué crees que pudieras haber hecho mejor cuando empezaste? No sé.
Ajá. Algo que me di cuenta bien rapidito es que las personas siempre se van a quedar en tu stream, eh, si tú pones cámara, porque les gusta ver como que las reacciones que tú haces y todo eso. Y es muy común de las personas que, cuando recién empiezan, que como que les da penita y así, y es totalmente comprensible. Incluso si incluso si quieres poner a un monito de los que se se les conoce como Vtubers, también también te sirve muchísimo, simplemente, como que tener de que están viendo, o estar viendo algo, pues, los los espectadores, eh, te sirve muchísimo. Sí, claro, ese es un un siento yo, que es un error muy común que cometemos todos los novatos y y nunca te quedes callado. Siempre está hablando, siempre ponte a hablar como si estuvieras hablando con alguien, aunque esté solito, sigue hablando, o comenta lo que estás haciendo, ah, ahora le voy a picar a la erre para hacer esto, ah, no, yo creo que me conviene más esto. Lo que estás pensando, háblalo, háblalo, porque sí, es, o sea
Ujú. Ah, vale. Sí. Ah. <chuckles> Sí, no solo la pantalla, ¿no? <chuckles> Claro. Sí, no, nunca quedarte callado. <chuckles>
Ajá, sí, sí, porque si te quedas callado, literalmente, las personas van a estar así, van a estar viendo el juego, no, vale hay personas que es muy común que no sepas lo que están haciendo, perdón, que no sepan ellos lo que tú estás haciendo. Y, pues, ¿có cómo van a terminar sabiéndolo si tú todavía estás callado y así? Y luego sin música ni nada, sí, sí, sí. Sí, sí es muy común ese tipo de cositas que que pasan cuando recién inicias a hacer streams.
Sí. Claro, claro. Ah, pero, pues, está bastante bien, pues, sí, ¿no?, eh, que mencionas estas co lo bueno es que te diste cuenta también tú al principio, entonces, ya empezaste a poner la cámara, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí. Y, pues, la verdad, yo no sé, ni nunca he sido una persona como que penosa relacionado a eso. Y hasta cierto punto, pues, he tenido suerte de que nunca me han dicho nada malo diciéndome que, no, es que estás bien feo, no sé <chuckles> qué, o algo así. Gracias a Dios, la verdad, porque tengo corazón de pollo yo. Si me hubieran dicho algo así, probablemente ya era ya tuviera un monito, un Vtuber. Pero he tenido suerte hasta cierto punto, de que no no bueno, por lo menos la poquita coni comunidad que tengo, eh, pues, me gusta muchísimo. Y a final de cuentas
<laughs> Ujú. <laughs> No, no, no. Ujú. Sí. ¿No has tenido ninguna experiencia negativa?
Eh eh, yo no, pero sí he tenido a otra amiga que sí tuvo una experiencia así bien negativa, de que tal cual se agarra un hater y un stalker, de que no la dejó en paz durante un tiempo, la bloqueaba por Instagram y, eh, la persona se creaba otra cuenta para seguir diciéndole cosas feas y así. Y y le dije: "Bueno, al final de cuentas estás en este mundo", le dije: "Y lamentablemente es algo que te tienes que acostumbrar", porque, haz de cuenta, ya que se que se se harta esta persona, se va a ir, pero es la primera de muchísimos, porque es mu supercomún que haya demasiados haters o, bueno, personas tirando odio. Ajá, rela media mediante este medio.
Ujú. Auch. Ay, no. Sí. Ujú. Sí, claro. Sí, claro, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, aunque sea aunque uno se vaya, siempre llegará otro.
Exactamente, y nada, simplemente estar preparado. Y, pues, ¿qué te diré? Hay algunas personas que, cuando inician, sienten como que esa presión económica de que: "No, es que no estoy generando nada, ya estoy perdiendo el tiempo", o así. O sea, obviamente t esto es un hobby, primero que nada. Si lo quieres empezar así, total, primero, si lo quieres tomar así en serio, también tienes que ser consciente de que al principio vas a batallar muchísimo y tener también como que un ingreso, de aus se podría decir como que verdadero. Ajá, sí, sí, sí, para que todo lo que te caiga de Twitch, o ya sea de música, o ya sea de cual Ajá, es que sea más que un extra y no dependa tus financie tus, bueno, tu vida financiera, de de ese hobby. <sniffs>
<giggles> Ujú. Claro. Sí. Un base, ¿no? Se Un extra. Ujú. Claro, ¿no? Entonces, pues sí, y es importante, ¿no?, también empezar poco a poco, no así, te digo, <giggles> de lleno, abandonarlo todo y empezar con esto hasta que n pues, realmente lo sientas como algo seguro, ¿no? Pero, pues, si, mientras no es seguro, pues, que sea solamente algo extra y que no no dependas de eso, ¿no?, también. En general, que sepas que tendrás un gasto extra, eh, o sea, bueno, un ingreso extra más bien, eh, que no lo tengas en cuenta, ¿no?, por cualquier cosa.
Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y luego, más que nada, hay que ser sinceros, este, mo este mundo lo lo mueve el el dinero. Y tener un ingreso así, fijo, es importantísimo, porque en uno nunca sabe realmente si llegaras a ocupar algo, se te descompone algo, necesitas algo para ti, etcétera. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y y pues, la verdad es que es, mm, como que es muy común, ¿no? Relase bueno, por lo menos en en lo del streamer, eh, sí es muy común de que hay muchos altibajos, de que empiezas, a lo mejor te hacen un raid de 10, 15 personas, y ves que esas 10, 15 personas, literal, todas se van y dices: "¡Ah la torre!, a lo mejor yo no sirvo para esto". Pero lo mejor que puedes hacer es ajustarte. Te ajustas: "¿Sabes qué?, a lo mejor me estás haciendo esto mal", y repites. ¡Órale!
<chuckles> Sí. Claro. Ujú. Sí, me imagino. <giggles> Mm. Sí. Sí, no desanimarte.
Ajá, exactamente, la resiliencia, o sea, es tan importante, como la técnica realmente de lo que estás haciendo. Y no sé, o sea, a final de cuentas siento que es como que ser espo se ser tú mismo, no trates de, como de crearte mucho un personaje, porque hay gente que se crea un personaje y cuando ya lo conoces en persona, te toca así. Porque se me dio la oportunidad de de me invitaron a un pequeño evento en Ciudad de México a hace como 4 días no, 4 días, 4 meses, perdón. Y me tocó conocer a una me tocó conocer a una a una muchacha que es streamer también. Ah, creo que se llama Nesumi, algo así. Y estoy súper sorprendido realmente cómo cómo es en persona ella a cómo es en las redes. Ajá, totalmente, y dije yo de que: "Ah, la torre". Sí sí sí me impresionó muchísimo. Y entonces, no sé, por lo menos yo trato de ser lo más real que es posible, que estoy relacionado al streaming, a como soy en en en persona, a como soy en las redes.
Claro. <chuckles> Sí. ¿Ajá? Ah, qué padre. Ah. <chuckles> Ujú. ¿Es muy diferente? O sea, pero es f ¿era muy diferente? De forma negativa.
No, no, no, no, de forma positiva, perdón, perdón. <laughs> No la quise decir de esa forma. Sí, sí, sí, de que en en no sé, es como que, bueno, por no decir así como una grosería, es como que media tirando hate, ¿sabe? Como en redes, así medio curioso. Pero ya cuando la ves en persona, nada que ver, ajá, superbuena persona, es muy amable. Eh yo me sentía como que perdido, me decía: "Ah, ven conmigo, que no sé qué. Mira, no, yo fui para allá y así". Yo de que: "Ah, ¿en serio? No, pues que sí". Ajá exacto. Y y pues nada, la verdad yo serían como que las mejores recomendaciones que te podría dar, y si tienes la oportunidad tú o cualquier otra persona de agarrar este hobby, la verdad es que se me hace superbién.
Ah. Ujú. En persona. Mm, qué bien. <chuckles> Oh, fue fue alguien que te apoyó, ¿no? Ah, qué bien. Sí. Ah, sí, qué bien, la verdad es que, pues sí eh, es importante, ¿no? El empezar, pues, obviamente, teniendo en cuenta todo lo que conlleva, ¿no? También, justo lo que mencionabas, ¿no? De que iba a haber tal vez alguna persona ahí molestando y tal, entonces saber a qué es qué es lo que, eh, te expones, ¿no? Al momento de comenzar a a hacer streaming, ¿no?, también y sobre todo ¿no? Que los ingresos no son estables, entonces hay que tener, eh, pues un ingreso base, eh, y ya esto pues es un extra, ¿no? Algo que también, pues, se trata de que disfrutes a fin de cuentas porque es tu hobby ¿no?
Ujú. Ajá, sí, claro. Sí, sí, sí, claro.
Pero pues pero pues nada, te agradezco mucho por contarme tu experiencia, y la verdad espero que te vaya muy bien en todo esto del streaming.
No, de verdad muchísimas gracias por haberme escuchado, y nada, que pases bonita tarde. Nos vemos.
<chuckles> Igualmente.